Oh, jadi untuk melepaskan hormon stres itu sebaiknya, eee, kita melakukan apa, eee, olahraga gitu ya, Kak, ya? Sebaiknya melakukan olahraga, seperti lari. Kalau misalkan, eee, apa itu, waktu Kakak bilang pagi ad eee, apa terbatas gitu cuma pagi aja atau kapan saja bisa dilakukan lari itu?
Mhm. Olahraga iya, heeh. Sebenernya kapan aja bisa dilakukan sih ya, cuman gitu kan. Eee, kan ada kalo enggak salah tuh namanya istilah itu, eee, gimana kita sepanjang hari itu kan tergantung gimana kita memulai hari kita gitu. Kalo paginya bagus kan sepanjang hari bagus biasanya gitu kan. Tapi kalo paginya udah jelek gitu, kita sepanjang hari kan bad mood mulu gitu kan. Nah, jadi kalau mau efektif mungkin bisa dibilang pagi-pagi mungkin, kayak ya, pas matahari, kayak baru-baru terbit, itu cobalah mungkin lari gitu. Nah, ini itu tuh sebenernya bisa bisa banget gitu kayak untuk meredakan stres kita.
Mmm, masuk akal, iya. Mmm, paham-paham. Nah, larinya ini enggak enggak enggak papa maksudnya misalkan cuma 0.5 jam eee, atau, eee, 1 jam, itu itu enggak papa ya?
Mhm. Udah bagus banget sih, sebenernya un un untuk awalan tuh 30 menit tuh, udah bagus banget gitu, karena kalo kita ngeliat dari kayak, ya ta kayak tes tentara terus polisi tuh kan 12 menit aja tuh larinya cuman kan, 12 menit 8 putaran gitu kan, iya, enggak banyak gitu. Kalo 30 menit sej apalagi sejam, wah itu udah bagus banget itu, bisa lari sejam tuh staminanya udah bagus itu. <chuckles>
Oh, iya, ya, enggak perlu lama. <chuckles> Oh, seperti itu. eee Oh, begitu. Jadi sebenarnya enggak perlu sampai, eee, lama-lama gitu se 30 menit badan bergerak, pembakaran, itu hormon stres lepas ya. Wah, gitu, ini kalau jalan juga boleh ya maksudnya, enggak perlu yang berat maksudnya langsung, eee, kayak apa sih, yang kar kardio atau misalkan lari, jalan kaki bisa juga, gitu?
Iya, yang iya, ba iya, udah berkeringat aja gitu udah bagus tuh. Heeh. Awalannya bisa aja sih jalan kaki gitu kan, cuman kalau mau efektif ya lari gitu.
Lebih pembakaran ya, lebih cepat ininya, prosesnya. Wah, ini terima kasih banyak, Kak, untuk berbagi ceritanya. Senang sekali bisa ngobrol sama Kakaknya. Sampai, eee, jumpa lagi.
Iya, heeh. Iya. Sama-sama. Sampai jumpa lagi ya.